Aku penasaran deh, kamu tuh apa sih acara TV-nya yang pas masih kecil, tuh eh, yang kamu masih inget sampe sekarang dari kecil?
Hmm. Oh, oke. Acara TV yang aku ingat, pas aku lagi kecil eh, yang waktu masa kecil aku ya, itu tuh ada serial sih, ada serial, ada kuis, ada acara musik gitu. Banyak, tapi, eee, mungkin yang paling melekat sampai sekarang itu dan kadang-kadang, aku yang udah sedewasa ini tuh iseng-iseng kayak, eee, search di YouTube gitu loh. A jangan-jangan ada cuplikannya dan ternyata tuh ada cuplikannya. Dan itu cukup mengobati rasa kangen aku. Kamu tahu ini, nggak
Mhm. Ih. Hmm. Ih.
serial mmm, aduh aku agak gimana ya, <laughs> Kera Sakti.
Apa tuh? Masa sih? Oh, Kera Sakti, kenal terkenal.
Ya, tau nggak? Tau kan? Ya kan? Aku tuh nontonin itu dan aku suka banget sama serial itu, waktu aku kecil. Itu kalau nggak salah di RCTI kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kalau aku nggak lup ih, Indosiar apa, Indosiar deh kalau Kera Sakti aduh lupa Indosiar kayaknya. Indosiar.
Iya. Aha. Heeh, oke. Stasiun TV lokallah ya, kalo nggak RCTI, Indosiar. Itu kamu masih inget nggak sih itu tuh ditayanginnya tuh jam berapa biasanya?
Iya, iya, heeh. Iya, mmm, sebenarnya, eee, Kera Sakti itu ditayangin, tuh, dieb beberapa kali tuh ada perubahan jam tayang seingetku. Tapi yang paling inget iku yang yang paling aku ingat itu adalah kayak jam-jam menjelang prime time, kayak disetelah jam 03:00 sore gitu, antara jam 04:00. Jam iya, jam 04:00 deh, kalau nggak salah, jam 04:00 atau jam 05:00 gitu, pokoknya sebelum malam, sore yang aku ingat.
Mhm.
Tapi juga beberapa kali itu pindah jam tayang.
Bahkan kamu masih inget. Oke, keren loh. Bahkan jam tayangnya kamu masih inget loh.
Mhm. Iya, karena ya aku inget banget kayak pulang sekolah itu aku rut ya habis tidur siang, aku cepat-cepat mandi buat nonton, eee, si Kera Sakti ini. Aku takut ketinggalan aku takut ketinggalan. Karena ya zaman itu kan kita nonton nggak bisa re rewatch ya. Eh, maksudnya kita nggak bisa rewind gitu, kan. Jadi kalau ketinggalan, wah aku menjadi kudet banget nanti di sekolah. <chuckles>
Lucu banget. Ah. Aha. Aha. Seniat itu ya, hari-harinya ya pokoknya sesuka itu, mhm. Nah, apa sih yang bikin kamu itu masih nempel banget soal si, eee, Kera Sakti ini sampai sekarang? Lagunya kah, atau karakternya, atau bahkan ceritanya, atau suasananya mungkin pas nonton di rumah?
Iya iya iya. Mhm. Lagunya aku masih hafal sampai sekarang, satu, itu cukup, eee, berkesan. Kemudian yang kedua, karakter-karakternya aku juga suka, ya. Maksud aku, dalam, eee
Wow.
ensembel karakternya itu tuh kayak u lengkap gitu loh, eee, perannya gitu. Kemudian setiap episode atau setiap sesi itu kan nanti akan muncul siluman-siluman baru gitu, dengan karakter-karakter yang baru, dan menurut aku tuh sangat sangat, eee, variatif gitu loh. Jadi kayak kita tuh mengenal banyak karakter di situ, dan sangat ikonik karakter-karakternya. Bahkan aku suh sampai sekarang masih ingat siluman mimpi, aku masih ingat, eee, siluman kerbau. Jadi iya, masih menempel di ingatanku sampai sekarang, sak saking memorable sih, eee, karakter-karakter yang ada dins dalam serial itu, gitu. Dan, ya beberapa adegan aku juga masih ingat sih.
Hmm. <laughs> Tapi Tapi kamu lucu banget sih, maksudnya bahkan sampe sekarakter-karakternya, jam tayangnya, lagunya, tuh kamu masih ingat semua, gitu.
<chuckles> Iya, saking memorable.
Emang berarti iya, emang se-nge-fans itu ya, dan senungguin itu juga.
Mhm. Iya. Karena menurut aku itu serial ceritanya tuh sangat-sangat menarik ya, tidak biasa, dan, mmm, itu adalah perpaduan dengan kolo perpaduan dengan kolosal dan fantasi menurut aku. Walaupun mungkin itu untuk umat Buddha, eee, ada yang ide ceritanya mungkin diambil dari cerita-cerita, eee, Buddha gitu ya. Terus tapi yang maling yang paling bikin aku menarik ya, aku me aku masih kecil waktu itu, kemudian dikasih visual-visual yang yang semenarik itu, ya, aku suka dong, aku kayak betah aja ngeliatnya. Itu kan ya fantasi gitu, membuat kita tuh berimajinasi gitu. Kayangan tuh seperti apa, dewa-dewa itu ternyata tuh tinggalnya tuh di awan-awan, istananya tuh di awan-awan, gitu. Terus, mmm, apa sih namanya tuh, waktu itu, kayak ada siluman mimpi itu, eee, orang tuh bisa di si biksunya itu kayak diserang kalau dia tidur. Jadi kayak dia nggak boleh tidur, karena kalau tidur siluman mimpinya tuh akan nyerang dia gitu, dan dia tuh jadi sakit, gitu loh, Kak. Jadi kayak, wow, menurut aku itu membuat imajinasi aku tuh mengembara ke mana-mana, gitu, zaman aku kecil.
Mhm. Bener. <chuckles> <chuckles> Bener bener. Setuju sih. Mungkin pada zaman itu kan nggak banyak juga ya penonton atau orang-orang gitu disajikan dengan tayangan fiksi, apalagi yang fiksinya memang eee, kayak tadi kamu bilang gitu kan ya, lumayan variatif, jalan ceritanya seru, gitu.
Mhm. Iya. Mhm.
Dan bahkan ada ada apa ya, ada pengaruh dari, eee, keagamaan juga, gitu. Dan sebetulnya eee, bahkan sampe ke lagu-lagunya atau soundtrack filmnya juga bagus, ya? Jadi kayak emang emang bagus sih, emang wajib diton emang wajar juga sih. Jadi maksudnya kalo kamu masih inget itu sampai sekarang atau bahkan mencari-cari nih, karena zaman sekarang kan sudah lumayan gampang ya buat mencari-cari film apapun, gitu kan? Bahkan sampai kamu cari gitu di online, buat nonton ulang gitu saking segitu mengesankannya, memorable-nya, iya, betul betul. Nah, kalau kamu bandingin, biarpun memang sih, umurnya sih kan sudah lumayan jauh berbeda ya, <chuckles> sama zaman anak-anak dulu gitu kan, cuman kamu pernah nggak sih ngebandingin, eee, tayangan anak sekarang dibandingin zaman kamu pas masih anak-anak dulu? Bedanya apa sih?
Betul. Iya. Ikonik banget. Betul. Mhm. Iya. <chuckles> Kangen, heeh, bener bener. Iya. Betul betul. Mhm. <laughs> Mmm, tayangan anak-anak zaman sekarang sejujurnya aku juga nggak begitu mengikuti, karena aku nggak begitu tahu juga, gitu. Tapi, mmm, menurut aku tuh kayak kurang <sucks teeth> mmm, kurang variatif aja, dan mungkin sekarang itu lebih ketat aja ya. Maksudnya lebih ketat tuh gimana ya, sekarang kan ada kayak kalau tayangan itu ditayangkan di televisi, itu kan harus melalui lembaga penyiaran, ya, kan? Terus kemudian nanti ada adegan-adegan yang sekiranya itu, mmm, nggak lulus sensor, itu tuh di-blur ya, di di-cut kayak gitu. Sementara waktu dulu itu, sebenarnya tuh nggak seekstrem itu sih sensor-sensor, eee, visualnya, gitu. Cuman nggak tahu nggak tahu kenapa aku ngerasa sih kayak kalau aku kadang-kadang tuh ngelihat, eee, tontonan anak-anak pada umumnya tuh ya paling kayak animasi, gitu, kan? Kayak Upin Ipin lah contohnya. Menurut aku ya itu s lucu, gitu, tapi kayak kurang imajinatif aja, gitu. Padahal masa anak-anak itu kan bagus ya kalo kita tuh dikasih sesuatu yang merangsang imajinasi, eee, anak, gitu. Dan, tontonan zaman sekarang itu ya, eee, walaupun itu bagus, tapi kan kembali lagi
Hmm. Iya. Hmm. Iya. Betul. Iya. Bener, bener.
anak-anak itu sudah punya opsi untuk menghabiskan waktu mereka dengan gadget juga, gitu. Jadi kayaknya tuh kurang kurang berdampak gitu loh, walaupun ada tayangan bagus. Karena anak-anak ya lebih mungkin lebih seneng seneng, eee, megang handphone, entah main game, atau scrolling video-video di YouTube, gitu. Jadi, ya, kadang-kadang gimana ya Kak, cara nge eee, untuk ngebedain itu mungkin karena zamannya juga udah berbeda, ya? Kalau dulu kan memang aksesnya hanya di televisi, kemudian ada jam-jam tertentu yang memang TV itu bijak gitu untuk ngasih program khusus anak-anak, gitu. Jadi kayak kita tuh dimanjakan dari situ, sih.
Iya. Mhm. Betul. Setuju sih setuju sih. Kalau dibandingin sama yang zaman dulu juga mungkin kan, eee eee, bukan hanya dengan keterbatasan gadget juga ya, tapi ya kayak tadi kamu bilang gitu, bahkan jadwalnya pun dibatesin nih, untuk yang anak-anak gitu acara anak-anak itu sendiri. Jadi, makanya, eee, ya, lebih teratur, ya, gitu, jadinya juga, dan nggak di ketergantungan sama televisi juga jadinya kan, kalau kayak gitu?
Mhm. Iya. Nah, betul, betul. Iya. Ba iya, bahkan kalo kalo dilihat porsinya Kak, kalau hari Minggu itu, nggak se kayak dulu loh acara TV, eee, Minggu pagi untuk anak-anak itu. Sekarang tuh acaranya juga udah acara dewasa, malah ada yang kayak drama dewasa gitu, di salah satu stasiun TV gitu, dan, itu tuh diputer di pagi hari banget walaupun itu hari Minggu. Sedangkan, dulu itu kita dimanjakan. Setiap Minggu kan dari jam 6 pagi, sampai terakhir itu jam 11 kalau nggak salah, itu tuh acaranya itu kayak full acara anak-anak, gitu. Acara kartun, atau game show, yang an buat anak-anak, gitu. Sementara sekarang tuh enggak.
Mhm. Oh. Aha. Mhm. Iya sih. Setuju sih, setuju setuju. Ini menarik nih, selain si Kera Sakti, ada lagi nggak sih yang kamu masih inget serial zaman dulu?
Berbeda sih, iya. Hmm. Mmm, wow! Apa, ya? E e e e serial, ya? Kalau serial mungkin Keluarga Cemara, aku nonton juga waktu itu, dan aku inget banget, eee, Keluarga Cemara itu diputer jam 12.30 siang kalau nggak salah, atau jam 1. Jadi, a setiap kali aku pulang sekolah jam 12, aku tuh pokoknya harus buru-buru cepet pulang ke rumah, makannya bisa nanti aja, yang penting aku nonton Keluarga Cemara dulu. Dan, fun fact-nya aku beberapa kali nangis nonton mmm, beberapa episode tuh bikin aku nangis. Bener-bener nangis yang kayak terisak-isak, padahal aku masih SD waktu itu. Inget banget aku.
Hmm. Wah. Oke. Nah. Aha. Nah, kan! Apalagi masih SD. Kok kamu apa yang bikin kamu suka nonton Keluarga Cemara yang padahal sesedih itu gitu loh, kamu aja sampe nangis-nangis, tapi tetep kamu tonton tuh, yang bikin kamu suka banget tuh apa berarti?
Mhm. Mmm. Aku nggak tahu ya, kenapa aku tu suka suka sama serial itu, gitu. Padahal kan itu ya mungkin karena itu tuh serial keluarga ya kan, terus pemerannya itu juga masih anak-anak kan, waktu itu ada Euis, Ara, Agil, itu kan masih anak-anak bocahlah, gitu. Nah, itu mungkin yang, eee, membuat cukup relate dan relevan, gitu. Jadi aku aku melihat bahwa di di eee, serial itu tuh digambarkan bahwa anak-anak itu tinggal anak-anak yang seumuran aku itu ternyata dia tinggal dalam sebuah, eee, rumah yang sangat sederhana, tapi mereka mempunyai keluarga yang hangat, terus
Ah hah. Mhm. Ya. Mhm. Iya iya iyes. Mhm.
eee, kayak contohnya eh, mereka tuh diajarkan de de mmm, manner, diajarkan kebaikan, ketulusan, gitu. Dan, nggak tau kenapa itu tuh membuat aku sangat tersentuh gitu loh, waktu nonton, gitu. Jadi, beberapa adegan tuh sampai sekarang tuh masih sangat segar di ingatanku, dan ya, gitu, dulu aku inget banget aku nangis sampai terisak-isak, inget banget.
Mhm. <chuckles> Saking sedihnya, ya? Cuman
Iya, saking sedih.
Aha, heeh heeh. Karena itu tadi kali, eee, yang kamu bilang juga, eee, dengan segala bentuk kesederhanaannya itu di hidupnya si Keluarga Cemara gitu kan ya. Dan apalagi umurnya juga pada saat itu mungkin, eee, kurang lebih sama gitu pemerannya, sama dengan kamu sebagai penonton. Jadi bisa merasa lebih relate, gitu. Dan, eee, sebetulnya memang kayaknya banyak banget yang bisa diambil sih ya, hal-hal positif dari si Keluarga Cemara itu buat diaplikasikan ke kehidupan gitu, biarpun pas masih jadi anak-anak, gitu. Karena kan apalagi perannya kurang lebih sama gitu umurnya ya, jadi sangat bisa diaplikasikan banget gitu nilai-nilai positifnya.
Mhm. Betul. Iya. Betul betul. Iya. Ya, walaupun zaman dulu aku kayak belum ngerti ya, maksudnya kayak belum, eee, langsung paham, "Wah, ini tuh pesannya tuh begini begini benih Kita harus hidup, eee, respek sama orang" Belum ngerti juga, gitu. Cuman kayak kan ada banyak adegan-adegan yang ini ya, yang sangat apa ya, sangat real, gitu loh. Sangat real sehingga adegan itu kayak digambarkan dengan sangat tulus, dengan sangat sederhana, dan jujur, dan itu membuat aku tuh waktu itu kayak tersentuh. Karena itu m masih bisa aku ukur. Cuman kayak pesan moral di balik itu tuh mungkin zaman itu aku belum paham, tapi karena untungnya itu sangat terekam jelas di memori aku se eee, ketika aku beranjak dewasa aku jadi ngerti. "Oh, pesannya sedahsyat ini, si serial ini." Gitu.
Iya iya. Mhm. Mhm. Mhm. Benar sih, benar, setuju banget. Eee, nah, kalau misalkan si keluarga eh kalau tadi si Kera Sakti itu kan kamu juga biasanya tonton, eee, pulang sekolah si Keluarga Cemara juga pulang sekolah gitu. Ada nggak sih momen-momen pada saat kamu nonton si, acara-acara TV kesukaan kamu ini, yang, eee, bisa menjadi momen nostalgia juga gitu, apakah s dulu tuh kamu sukanya nontonnya, eee, bareng sama teman sekolah yang lagi main, yang suka acara itu juga, geng-geng anak SD kamukah? Teman-teman SD? Ataukah bahkan saudara-saudara atau keluarga gitu momen-momen yang bikin nostalgia juga, pada saat nonton acara ini tuh, ada nggak?
Mhm. Enggak sih, aku enggak maksudnya gini, bukan, e be enggak ada tapi aku enggak pernah nonton bareng-bareng sama teman aku, gitu. Tapi, enggak tahu kenapa dari dulu tuh aku suka nonton itu sendiri cuman, eee, teman-teman aku tuh juga nonton di rumahnya masing-masing, gitu. Nah, setelah itu kayak kita tuh cerita, "Eh, tadi kamu nonton nggak, sedih banget, eee, masa si Euis ulang tahun terus dia gak beli bisa beli kue cuma niup niup lilin di depan toko kue sambil ngeliat kue di etalase toko," itu sih, itu kayak e kita obrolin gitu loh. Terus, tapi ada momen ketika nonton itu, mmm, seinget aku tuh ya, waktu sore-sore itu pas musim hujan, terus, mmm, sekitar jam 4.00 sore nonton Kera Sakti karena bapak aku tuh juga suka gitu, nonton Kera Sakti karena kan sangat sangat imajinatif itu loh, kayak ada banyak siluman-siluman terus ada ngelihat khayangan, dan menurut aku tuh, mmm, aku sama bapak aku tuh jadi punya momen hangat, ketika nonton Kera Sakti gitu, karena kita nonton bareng. Aku inget waktu itu hujan, terus dingin cuacanya, terus aku tuh e bapak aku tuh nontonnya tuh sambil pakai sarung gitu, dan aku masuk ke dalam sarungnya itu, dipangku tapi masuk ke dalam sarungnya.
Wah. Oh, iya iya iya. Mhm. Mmm. Benar benar benar. Mhm. Mhm? Lah?
Kebayang nggak? Iya, jadi itu yang aku inget sih. Itu momennya sangat-sangat spesial dan, ya memorable banget. <laughs>
Kok, lucu banget. <chuckles> Lucu banget. <chuckles> Ih. Gemes banget sih, itu sih, dan iya sih, pasti itu adalah salah satu momen yang, bisa bikin jadi nostalgia banget gitu ya, karena itu kan nggak terulang lagi.
Mhm. Iya, betul.
Menarik nih, menarik banget, terima kasih ya udah share, aku seneng banget deh ngobrol sama kamu.
Sama-sama Kak.
Sampai jumpa.
Iya, sampai jumpa.